ครับ คือต้องบอกเลยนะครับ ว่าตั้งแต่สมัยเด็กแล้วเนี่ย คือผมเนี่ย ก็จะมี การ หารายได้พิเศษ เอาอย่างงี้ละกัน ตั้งแต่ตอนเด็กนะครับ อืม ก็ถ้าเป็นสมัยประถมเลยเนี่ยนะครับ ก็จะมีช่วงที่ว่า คือผมอะเป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะ ก็จะเหมือนกับว่า คือที่บ้านก็แบบว่าไม่ได้มีฐานะดีมาก อะไรอย่างเงี้ย อะไรเท่าไรครับ ก็จะแบบ เอ่อ หานู่นหานี่ทำอะไร ใช่ไหมครับ โดย ได้นะครับตอนเด็กเนี่ยก็จะ ตอนที่เรียนโรงเรียนเนี่ย ก็จะเหมือนกับว่าได้อยู่ในวงโยโรงเรียนเนาะ อา
อือฮึ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อะฮะ ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อ๋อ อยู่วงโว ช โยธวาทิต แสดงว่าเล่นดนตรีได้สิคะแบบเนี้ย
ที่เนี้ยในวง ใช่ ใช่ ๆ ตอน ๆ ที่ ตอน เด็ก ๆ เลยเนี่ย ก็ไม่เชิงว่าวงโยหรอก ถ้า ถ้าต่างจังหวัดมันอาจจะไม่ได้มีเครื่องอะไรมาก แต่ก็นั่นแหละครับ ก็คือผมเนี่ยจะได้เป็น เป็นคนตีกลอง กลองที่เป็นกลองอันเล็ก ๆ เขาเรียกว่า กลองแต๊ก
อา อะฮะ อืม ๆ ๆ ค่ะ อ๋อ อือฮึ อ๋อ เหรอคะ?
กลองแต๊ก นะครับ จะแบบ อือฮึ ก็
กลองแต๊ก อา โอเคค่ะ อืม
ใช่ ที่มัน อะไรอย่างเงี้ยครับ อา อา ผมจะตีกลองแต๊กนั่นแหละครับ ก็ ก็จะ มี งานในช่วงว่างเนี่ย เราก็จะไปซ้อม ซ้อมกับเพื่อนเพื่อตีเนาะ เวลาเชิญธง ช เวลาแบบ อ่า เพลงชาติอะไรตอนเช้า อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะตีกันอยู่ อ่า แล้วก็เผื่อมีกีฬาสี แล้วก็มี ไม่ว่าจะเป็นงาน งานต่าง ๆ เนาะ งานขาวดำ อันเนี้ย ก็จะไปตีงานขาวดำ ซึ่งในการที่ใช้เวลา ว่าง เนี่ย มันก็ เวลาที่มีงานขาวดำ พวกผมก็จะได้เงินพิเศษ
อืม อ๋อ อย่างงี้นี่เอง <laughs> โอเค ๆ อา เข้าใจแล้วค่ะ อือฮึ ค่ะ อะฮะ อืม ค่ะ
อา ในการที่เราไป ไปตีงานนี้
อืม อ๋อ โอเค จาก จาก จากการที่เราอะ ตี ตีกลองแต๊ก แล้วก็บางทีอาจจะมีไปงาน แล้วก็จะได๋ ได้เงินที่พิเศษ อ่า ดีจังเลยค่ะแบบนี้ อืม
ครับ ใช่ ก็จะเป็นเหมือนว่า โอ้ ได้ ได้รายได้ ได้ค่าขนม อะไรเงี้ย ตั้งแต่เด็ก อะไรเงี้ย ก็เวลาไปแต่ละงานตีแห่เนาะ ในการที่เขาอาจจะแห่ขบวนไปทำพิธีต่าง ๆ เราก็จะตีกลองไป แล้ว ก็ เพลงเศร้า อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็จะเป็นธรณีกรรแสง อะไรพวกเนี้ยนะ ตอนนั้นน่ะนะ เราก็จะเล่นไปอะเนาะ แล้วก็พอเสร็จแล้วเขาก็จะให้ ให้ ให้ไร ให้ตังค์กลับมาทุกครั้ง ก็แล้วแต่
อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อ๋อ อือฮึ อา เยอะไหมอะคะ? <chuckles> พอจะบอกได้ไหมคะว่าได้เท่าไร?
ณ ตอน ณ ตอนนั้น ณ ตอนนั้นเท่าที่จำได้น่าจะประมาณ งานละประมาณ 40 บาท

เอ่อ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าคุณน่ะค่ะ เคยใช้เวลาว่างที่ทำให้เกิดรายได้บ้างไหมอะคะ? เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอะคะ?
ได้เลยครับ คือสำหรับผมเนี่ยการใช้เวลาว่างให้เกิดรายได้เนี่ย โอ้โฮ ต้องบอกว่ามี มีมาตั้งแต่ ม มีมาตั้งแต่ แบบ มีหลาย หลายยุค หลายสมัย ตั้งแต่เด็ก อะไรเงี้ยครับ อา ครับ จนโต อะไรประมาณเนี้ย
ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อื้อฮือ น่าสนใจมาก อ่า แล้วทีเนี่ย มีอะไรบ้างคะตอนเด็ก ๆ อะ? เริ่มตั้งแต่เด็ก ๆ เลยได้ไหมคะว่า คุณเคยใช้เวลาว่างอะไรที่เกิดรายได้เหรอคะ?
หือ!